Mmm, oke ini pertanyaannya menarik sih, <chuckles> Jadi, <tsk> kalau untuk apa namanya, mengatur nafas sendiri ya karena kan sebenarnya nafas kita tuh sudah otomatis ya, Kak, ya. Kita tuh nggak perlu ngatur juga nafas itu sudah bisa naik turun sendiri sudah bisa, eee, menyesuaikan
Kalau dari, Mas, gimana tuh? Eee, iya. <laughs> Mmm. Heeh.
kondisi kita ya. Jadi, menurutku mengatur nafas ini kayak merupakan kesadaran gitu ya kayak, "Oke, aku harus tarik nafas pelan-pelan," mmm, "Aku harus nafas dari mana nih diafragma atau dari perut?"
Iya. Kesadaran. Oke, baik baik. Oke, nah
<tsk> Itu, kayak gitu ada. Kalau untuk merasakan hmm.
Heeh, silahkan silahkan.
Oke, kalau untuk merasakan sendiri menurutku lebih ke kayak, apa ya kita tuh dengan tenang terus kayak, <exhales> oke, ini pelan-pelan dirasain nafasnya apakah ada yang salah maksudnya kayak mungkin sesak atau apa gitu nah itu baru namanya merasakan sih, Kak.
Iya. Iya. Oke. Nah, tadi kita bica Mas, eee, menyebutkan, eee, sadar atau tidak sadar, eee, pada pertanyaan, eee, bedanya ngatur napas dan merasakan napas. Nah, Mas, sendiri apakah lebih sadar atau tidak sadar sama dengan dengan pola nafas, Mas, sehari-hari?
Betul. Eee, cukup sadar sih, Kak, karena kebetulan karena aku kan perokok ya jadinya memang, eee, seringkali juga kayak kalau udah mulai, "Ini udah gak nyaman," gitu ya. Itu aku coba atur nafas dulu kayak, <inhales> oke, pelan biasanya kan habis ngerokok tuh, habis ngerokok terus lari-lari tuh kadang kejar kejar jam ini, apa absensi gitu kan masuk kantor gitu kan. Nah itu kan kadang kayak kejar-kejaran terus agak sesak gitu, oke pelan-pelan atur nafas biar <breath> biar lebih tenang biar lebih tenang, biar gak, apa ya, biar gak deg-degan gitu.
Oke. Iya. Heeh. Oke. Betul. Iya. Ke laut. <chuckles>

Eee, enggak sih, Kak. E mungkin karena udah kebiasa, ya? Jadinya kayak, ya udah, gitu. Atau mungkin malah justru nafas cepet kayak, <breath> itu nanti dia kayak rasanya tuh jadi kan, ini ya, jantung memompa darahnya lebih cepet ya, Kak, ya. Ya, walaupun itu ngggak baik, ya. Itu resiko serangan jantung, tapi, apa namanya, lebih ini sih, apa namanya, kayak kadang tuh bisa ngelepas ngantuk gitu, secara instan gitu loh, Kak.
Enggak, ya? Oke. <laughs> <laughs> Iya, betul, ya. Oke. Eh. Heeh. Oke oke. Menarik sekali. Nah, eee, berbicara mengenai, apa ya, eee, emosi yang negatif, gitu kan. Bagaimana sih, Mas, eee mungkin nih, memakai sori, memakai nafas untuk mengolah emosi negatif yang kuat gitu, misalnya ego emosi negatif itu kan, eee, pada saat kita marah atau sedih yang betul-betul dalam, apakah tekniknya beda, eee, ketika Mas cuma pakai itu, eee, untuk rileks biasa aja gitu, Mas?
Mhm. Mhm. Mhm. Beda sih ya, Kak. Karena kalau rileks tuh biasanya kan, ya ya, udah gitu, maksudnya kayak nyantai, pikirannya lebih kosong ya, seringkali kan, tidak tidak banyak, apa namanya, tidak banyak tekanan, gitu. Tapi kan kalau misal misalnya memang lagi stress, atau mungkin lagi ada dalam kondisi tertekan atau suatu kondisi tertentu kan, kayak pikiran udah sampai mana-mana ya, Kak, ya. Kadang, aduh, entar gimana, entar gitu, entar gini. Jadi kayak mungkin, apa ya, memang memang memang ini sih, menyesuaikan lagi ke kondisi juga sih, Kak. Gitu.
Beda, ya? Ya, sudah. Oke. Heeh heeh. Betul. Betul. Heeh. Oke, sesuai kondisi. Berarti memang, eee, masuk akal gitu, Mas, kan. Jadi waktu kita memakai pernapasan gitu untuk rileks, eee, mungkin pikiran kita lebih mhm mhm, lebih kosong, gitu kan. Nggak nggak ada tekanan, mungkin, gitu kan. Nah, kalau kita lagi marah atau sedih kan, eee, kepala kita kayak mana gitu. Jadi untuk fokus pernapasan bahkan untuk fokus teknik pernapasan yang mungkin ada ritmenya itu agak sulit, gitu kan. Jadi ya, masuk akal memang berbeda. Nah, eee, saya ingin kaitkan gini, Mas, dengan pola tidur gitu atau kualitas tidur gini, Mas, eee, seberapa besar sih pengaruh praktek pernapasan ini terhadap kualitas tidur, Mas? Teknik apa sih yang paling, eee, misalnya paling efektif gitu yang, eee, Mas, pakai untuk sebagai main main dumping gitu kan. Jadi, eee, fok kita nggak fokus lagi ke apa-apa, jadi kita, eee, lepaskan aja pikiran, gitu kan, jadi mungkin mematikan mode mode waspada ke do not disturb gitu pasti, ya. Gimana, gimana, Mas? Berapa besar sih pengaruh, eee, pernapasan ini terhadap kualit kualitas tidur, Mas?
Mhm. <chuckles> Iya, betul. Oke. Boleh boleh. Iya. <chuckles> Bener bener bener.

Oh gitu, Mas, makin panik? Aduh <laughs> Waduh. Betul betul.
Iya iya. Karena kan ngitung ya, harus ngitung ya. Tarik 1 tarik misalnya tarik 4 kali. <inhales> satu, dua, tiga, empat habis itu turun. <sighs> 1, 2, 3, 4 jadinya kayak malah, aduh ini kayak mau jadi tentara, gitu. <laughs>
Heeh. Iya. Iya. <chuckles> Sambil menjaga ritme lagi kan, eee, betul tuh, Mas, heeh. Nah, eee, kalau saya bicara tentang, eee, saya ingin bertanya mengenai tantangan utama dalam teknik bernapas nih, tantangan terbesar apa sih yang biasa Mas alami, eee, mungkin di termasuk di awal-awal nih ketika mencoba praktek pernapasan untuk ketenangan dan, mmm, bagaimana sih kalau bisa, Mas, kasih saran gitu buat, eee, mengatasi tantangan itu, mungkin tantangan utamanya adalah mungkin pikiran nggak mau diam gitu kan, jadi nggak bisa fokus kita ke situ, gimana, Mas?
Iya bener kan. Iya. Boleh. Oke. <chuckles> Salah satunya ada juga sih ya, Kak, betul yang, Kakak, sebutin itu pikiran. Karena kan kadang pikiran udah kalut gitu ya jadi kayak, "Aduh gimana ya aduh gimana ya?" Udah panik dan gelisah duluan itu itu kan sering kali kayak sulit ya untuk apa namanya, mengontrol nafas karena kan jantung pasti berdebar-debar. Terus kayak misal, kesulitan yang sering kali terjadi itu adalah dulu ya waktu awal-awal, kalau setiap narik nafas panjang itu rasanya enek, Kak, kan kayak pengen mual gitu loh kalau misalnya narik nafas terlalu panjang gitu.
Iya. Betul betul. Iya. Enek, iya. Betul sekali, heeh.
Itu sih yang memang sering banget kejadian dan apa ya, itu menurutku seiring berjalannya waktu akan membaik gitu loh, Kak.
Heeh heeh. Iya iya, oh gitu, baik baik. Nah, eee, tadi Mas kan sempat, eee, menyebutkan bahwa, eee, ini hal yang rutin gitu sering Mas lakukan, eee, s ketika selagi waktu Mas stres berat, kapan sih momen-momen rutin harian yang Mas sengaja sisipkan untuk mungkin mini sesi pernapasan, misalnya pas lagi ngapain gitu?
Betul.